Iya sebetulnya belum, cuman kalau apa namanya, secara sengaja untuk menunda atau, eee, respons sekarang atau enggak sih belum. Cuman memang, eee, lebih ke mungkin, set aku seinget aku memang udah aku lakukan kali ya, karena, ketika ada yang bikin emosi aku tuh, "Aduh, ada aja ya" dalam hati, diam dulu, terus diliatin dulu, "aduh ini kok nggak selesai?" Cuman kayak mengeluh aja sih, bukan seperti menunda seperti Kakak tapi nanti mungkin bisa aku coba sih, oke makasih Kak untuk saran pertamanya.
Oh oke. Tahan aja ya. Iya iya iya. Mhm, mhm, oke. Oke oke. Sama-sama, eee, dan kemudian, perlu juga nih Kak, mmm, kira-kira eee, apa ya, memilah-milah gitu loh mana yang mana yang kris mana yang sifatnya itu kritis, mana yang sifat itu gangguan gitu. Artinya, setiap heeh, setiap ada kejadian, maka perlu na eee, nanya nih untuk men mengidentifikasi gitu, eee, apakah ini tuh berdampak ke hasil akhirnya atau enggak, atau cuman beda gaya kerja aja gitu. Eee, artinya mhm, jangan jangan menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak krusial walaupun, eee, agak menyulut emosi juga gitu dan ini juga ada hubungannya dengan menurunkan ekspektasi Kak, eee, menurunkan ekspektasi dan menaikkan kejelasan. Ya karena kadang, kadang-kadang tuh, emosi tuh muncul karena, eee, Kakak tuh berharap mereka paham sendiri gitu, ya kan? Kadang karena mmm, kadang-kadang mereka tuh juga sebenernya perlu diarahkan berkali-kali gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah menulis standar kerja secara jelas dulu, eee, atau instruksi dan, eee, do and don'ts-nya secara jelas di setiap project atau setiap tugas. Kemudian, eee, dibikin format pake checklist gitu loh Kak atau contoh hasilnya gitu. Nah dengan
Kritis atau gangguan. Oke oke oke, paham. Oh iya. Oh! Menurunkan ekspektasi. Iya iya. Betul sih, betul.
eee, pola yang seperti ini harapannya emosi Kakak tuh berkurang, eee, kalau kejelasan pekerjaan ambigunya itu juga berkurang gitu, karena kan lebih jelas kan ini sebenernya. Betul iya.
Oh, kalau lebih jelas gitu ya harapannya emosinya juga berkurang. Oke bener sih, menurut aku juga bener sih. Mungkin nanti cara itu aku coba karena sebetulnya memang nggak pernah aku coba cara-cara dari kamu, jadi memang, ketika ada instruksi biasanya aku menurunkannya sih langsung ke kepala toko, aku kasih voice note, cara aku sih gitu ya. Nah aku nggak tahu nih, penyampaian aku tuh sudah tepat atau belum, atau mungkin ketika dari kepala toko ke bawahnya lagi gitu ya, karena, yang lebih sering bawah salah itu, yang leb yang sering lebih salahnya itu bawahnya lagi Kak. Di bawah-bawahnya kepala toko itu yang lebih lebih sering, gitu Kak.
Mhm. Ya. Oh oke. Mhm, iya iya iya. Iya sih paling, eee, beberapa hal itu dan ini mungkin ada hubungannya dengan, eee, ini tadi ya Kak, SDM Kakak yang mungkin, pendidikannya itu tidak tinggi-tinggi banget gitu ya, eee
Hmm, bisa berpengaruh ya, aku kurang paham gitu.
Ya menurut aku ini juga berpengaruh dalam, eee, konteks komunikasi gitu. Jadi iya, jadi kalau bisa Kak, eee, biar leb biar tepat sasaran gitu ya ketika memberi instruksi ke anak buahmu yang seperti ini, e meng i bi mungkin Kakak bisa menghindari kayak
Konteks komunikasi, oke.